ครับ
ใช่ คือรู้สึกอีกอย่าง แล้วก็อาจจะแสดงออกอีกอย่าง เช่น รู้สึกแบบ อุ๊ย คลั่งรักมากเลย แต่แสดงออกเป็นคนเย็นชา อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้สังเกตได้ อา ใช่ ใช่ ทีเนี้ย อ่า ด้วยความที่ว่า อะ ก็คุยกันมาแบบดูใจเดือนหนึ่งแล้ว ก็เลย บิน ญี่ปุ่น ไปใช้ ลองใช้ชีวิตด้วยกันดู อา 15 วันเนาะ เต็ม เต็มวีซาเลย ก็มีทั้งช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ปกติอะค่ะ ก็คือเป็น Secure Attachment Style ก็คือเป็นคนที่แบบปกติเลย ความ ความสัมพันธ์กับใครก็คือค่อนข้างปลอดภัย เป็นคนสื่อสารได้ดี แล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบการสื่อสารด้วย อา ใช่ ก็ผ่านไปได้ดีนะคะ จน ตอนเราใกล้กลับไทย เขาเพิ่งมาบอกว่า เขาจะต้องย้ายฐานไปประเทศอื่นเร็ว ๆ นี้
อ๋อ โอเค เข้าใจ เข้าใจเลยครับ อืม อืม ๆ ครับ ครับ อา อะฮะ ๆ ๆ ครับผม